Evet, evet. Bundan şikayet eden tek sen değilsin. Birçok kişi bu durumdan şikayet ediyor. Eee, teknolojinin hatta, böyle, görsel, eee, datanın çok, eee, etraflarında olduğunu, bir şekilde, böyle, eee, yazılı metin bile çoğu zaman okuyamadıklarından şikayet eden çok insan var. Eee, peki, böyle, hep güzel alışkanlıklardan, ııı, bahsediliyor. Senin için, böyle, kötü bir alışkanlık dediğin, şunu bırakmak istiyorum dediğin ya da, böyle, hani, yeni yılda listeler hazırlanır, ya, işte, eee, "Şunu, şunu yapacağım, bunu, bunu da yapmayacağım." Senin öyle bir listen var mı?
Hı hı. Tabii, evet. Evet, evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Eee, sanırım çok ha fazla hırslıyım birazcık ve yaptığım şeylerde kazanmayı, böyle, 1'inci olmak tarzı şeyler bende çok fazla var. Yani, güzel bir şey ama bazen, hani, arkadaşlık, özellikle, yani, tabii ki büyüdükçe biraz daha değişti bu. Biraz da dizginledim kendimi ama eskiden mesela arkadaşlık ilişkilerimde zarar veren bir şeydi bu.
Öyle mi? Güzel. Bu güzel bir motivasyon, hı hı. Tabii, hı hı. A! Evet, evet. Orada artık, ııı, durmak istedin değil mi herhâlde? Bu biraz, böyle, <chuckles> sınır aşımına gidiyor diye düşündün. Hı hı, anladım. Eee, peki ne oldu? Böyle bir, eee, örnek vermek ister misin?
O yönden kötü etkiliyordu. Aynen öyle, evet. Kendimi biraz daha kontrol altına almak istedim. Eee, yakın bir arkadaşımla bir maç esnasında tartıştık bayağı. Karşılıklı kö birbirlerine kötü sözler olsun, ııı, tavırlar olsun, o oradan sonra, eee, oradan sonra ma o anda çok fazla tabii ki düşünemiyorsunuz, eee, anın sıcaklığıyla ama ondan sonra bir sakinleştim, oturdum, düşündüm, böyle, bu bu tavrı sergilemem Eee, karşılıklı diyelim. 2 tarafın da birbirine karşı söylediği yanlış sözler vardı. Ondan dolayı bir oturdum, düşündüm hareketlerimi. Dedim: "Burada, burada yanlış yapıyorum. Bunları düzeltmeliyim kendimde." Bir özeleştiri yaptım.
A! Evet, Evet. Hı hı. Hı hı, hı hı. Evet. Peki, sen mi hatalıydın? Hı hı. A! I hı. Peki, bu, böyle, münferit bir olay olabilir mi? Yani, eee, sen, eee, ya, bir tek bu olayda tabii ki pişman oldun, üzüldün arkadaşınla aranın bozulmasına ama, eee, belki de, yani, o an, ııı, öfkeni kontrol edemedin. Bu gayet normal, olabilir. Eee, yani, hayatını etkileyecek duruma geldiğini nasıl anladın? Yani ne noktada bu baktın ki, hani, böyle kontrol edemediğin bir şey hâline geliyor?
Hı hı. Hı hı. Eee, genel olarak, işte, bu mükemmeliyetçi yetiştirilme tarzından dolayı, ııı, sürekli yaptığınız şeylerde iyi olmak isteme i ihtiyacı, eee, sizi, böyle, t takım sporlarında etkiliyor. Bundan dolayı ilişkileriniz de hâliyle bundan etkileniyor.
Evet. Ha! Anladım. 1 kere olmadı, yani. Birden fazla kez oldu buna benzer, hı hı. Anladım, anladım. Eee, peki, şu an nasılsın? <chuckles> Başarılı mısın bu konuda? İ i iyi gidiyor musun?
Tabii, tabii. Aynen. Bu patlama noktası diyebilirim. Şu an biraz daha kontrol etme konusunda daha iyi olduğumu düşünüyorum. Biraz daha kendime odaklandım. Eskiden, hani, başkalarını suçlayan, eee, hatayı kendinde çok fazla aramayan bir bireyken artık hatayı ilk olarak kendimde arayıp kendimde neleri düzeltebilirim ondan sonra karşımdakine daha düzgün bir dille, eee, onun da hatalarını dile getirerek, eee, konuşmayı tercih ediyorum.
Hı hı.

Hı hı, evet. Eee, peki, eee, şimdi hani, mı bir böyle alışkanlık oturtmaya çalışırken hemen bunu uygulamaya sokmak kolay olmayabiliyor. Eee, bazen böyle, eee, kişiler bu süreçte çok yo zorlanabiliyor, yıpranabiliyor. Eee, mesela, işte sürdürülebilirlik çok zor olabiliyor onlar için. Bırakıyorlar, tekrar başlıyorlar. Yani, böyle bir bocalanma hâli oluyor. Sende hiç bu geçiş süreçlerinde yaşanıyor mu böyle bir şey? Yoksa direkt ne yapmak istesen hal hayatına adapte edebiliyor musun?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı, evet. Hı hı. Tabii, ilk başlarda birazcık ufak, ufak başlamak gerektiğini düşünüyorum. Mesela, kitap okuyacaksınız diyelim. Bir anda oturup hani hiç kitap okumamış bir insanı 1 saat boyunca kitap okumaya kitleyemezsiniz. Çünkü sıkılır bir yerden sonra ve odağı kaçar. Bundan dolayı ufak başlanması la 5 dakika ile başladık. Ondan sonra bu artık rutine döndü ve 5 dakikadan sonra artık Çünkü kitabı okuduktan sonra bir yerde kitap hareketlenir ya, ilginizi çekmeye başlar daha çok. Orada mesela o süreyi yavaş, yavaş arttıracaksınız. Orada biraz daha alışkanlık hâline gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum.
Evet. He. Tabii, tabii, tabii. Evet, evet, evet. Hı hı. A, bu çok güzel bir teknik bu arada. Çok iyi yani, işe yarıyor gibi duyuluyor. Hı hı. Evet. Eee, peki, eee, yani, eee, bu herkeste çalışır mı yoksa biraz da herkesin ke eee, tekniği kendine gibi bir durum da var mı?
Hı hı. Evet, evet. Tabii, herkesin tekniği kendine, sonuçta hepimiz özel bireyleriz. Eee, farklı, farklı tercihlerimiz var, eee, hayatta. Ondan dolayı değişecektir diye düşünüyorum, kişiden kişiye.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, peki, eee, başka bu uğurda böyle, yani bu süreçte en azından karşılaşılan zorluklar hangileri? Belki de hani, eee, bazen insan kendisini, eee, sosyal hayatından, ııı, soyutlamak zorunda kalabiliyor mesela. Eee, diyet yapan bir kişiyi ele alalım. Eee, dışarıda artık eskisi gibi yiyemiyor ya da alkolü bırakmaya çalışan biri, arkadaşlarına uyum sağlayamıyor. Eee, bu zorluğu yaşayan, bu geçiş sürecindeki insanlara neler önerirsin?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, bu zorlukları yaşayan insanlara söy söylediği söyleyebileceğim ilk şeylerden biri, birazcık çevre oluyor. Bu çevre konusunda, eee, arkadaşlarınızı en baştan düzgün seçmiş olmak gerekiyor. Hani, tabii ki şey demiyorum, hani, eee, "Alkol kullanmasınlar." ya da "Başka bir şey kullanmasınlar." demiyorum. İnsanların kendi hayatı. Tabii ki kullanabilirler ama
<chuckles> Peki. Hıı, en azından siz eee, bizim hayatımızla uy uyumlu olabilecek kişileri seçelim diyorsun, değil mi? Hı hı.
Aynen öyle mesela, beraber dışarı çıkacağız. Mesela, alkollü bir mekana gitmek yerine gidelim bir kah eee, kahve içmeye gidelim, bir kafeye gidelim. Orada beraber vakit geçirelim, sohbet edelim. Eğer alkollü mekana gideceksek de mesela, eee, çok fazla zil zurna sarhoş olmadan, birbirimizle yine rahatça iletişim kurabileceğimiz şekilde olalım. Birbirimizi sıkıntıya düşürmeyelim. O konuda dikkat edilmeli diye düşünüyorum. İlk olarak çev çevreden başlamalıyız.
Hı hı. Evet. Hı hı. Peki, eşler arasında olabiliyorsa böyle şeyler?